ความถี่สูงอะเนาะ อา
โปร่งสบาย ถูกต้อง ถูกต้อง ค่ะ
ค่ะ อุ๊ย นี่ดีนะ แล้วก็เหมือน เหมือนเห็นกราฟชีวิตคุณน่ะค่ะ ในการที่เหมือน แต่ก่อนที่คุณทำเนาะ คุณเบาสบายแต่ว่าช่วงหนึ่งมา งานที่แบบยุ่งจนคุณแบบว่า เหมือน เขาเรียกว่าเหมือนไม่ได้มีเวลาให้กับตรงนี้มากอะค่ะ ไม่ได้ทำเลยอะ มันก็เหมือนจังหวะแบบว่ากราฟชีวิตเหมือนกันเนาะ ขึ้น ๆ ลง ๆ อะค่ะ แล้วอย่างเงี้ยค่ะ คือทุกวันเนี้ยด้วยความที่เหมือน เหมือนเห็นแล้วว่าช่วงเวลาที่เราทิ้งไปอะ ทำให้สมาธิ หรือสติเราไม่ค่อยแบบโอเคในการที่ไม่ได้ทำงานอดิเรกตรงเนี้ยค่ะ มีการบอกกับตัวเองไหมคะว่า หลังจากเนี้ยฉันจะไม่ทิ้งงานอดิเรกฉันแล้วอะค่ะ คุณ